Aile beklentileri senin seçimlerine nasıl etki eder?
Aslında, eee, benim aile yapısından dolayı muhtemelen, eee, genelde seçimlerimde özellikle önceden çok ailenin etkisi vardı. Ama son, böyle, 3-4 yılda bunu değiştirdim diyebilirim ya. Hani, hep, böyle, aile beklentilerine yönelik tercihler yapmaya çalışıyordum hep. Eee, hatta ya, bu ilkokulundan lisesine, üniversitesine kadar hep, böyle, ailemin beklentilerine yönelik, iii, seçimler yaptım. Ama bir yerde artık, ııı, kendi hayatımı çizmem gerektiğini fark edip, eee, ya, tamam yine, böyle, onların çok da uzak olduğu şeyler yapmamaya çalışıyorum ama tercihlerim genelde artık onlarla pek uyuşmuyor, diyebilirim.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Ya, peki, aaa, <coughs> şundan bahsettin, böyle, çocukluktan, işte, liseden üniversiteden ya, hayatının belli bir döneminde aslında bu beklentileri sen, eee, kendi beklentilerin olarak kabul edip o hedefler doğrultusunda ilerlemeye, aaa, devam etmişsin ve bir noktada sanki bir şeyler değişmiş gibi. Böyle, o noktada, o nokta geldiğinde artık, aaa, aile ailenden beklentilere biraz daha, böyle, "Sorgulayıcı gözle bakmam gerekiyor." diye düşündüğün noktada, hayatında, böyle, b eee, bir şeyler mi oldu? Aaa, yolunda gitmeyen veya, eee, böyle tamamen o olgunlukla, eee, hani, o beklentilerden dolayı yaptığın ve sonuçlanan senin bir kararından, böyle, bir pişmanlık duyduğun için mi, böyle, bir yapmaya, değişime gitme kararı aldın? Yoksa farklı bir nedenimi vardı?
Doğru. Ş şöyl şöyle, eee, ben, eee, lisede bile mesela hep, böyle, sayısalım falan daha iyiydi. Ama ailemin beklentisi, işte, hukuk okuyayım, şu, bu, eee, bir şekilde beni mesela eşit ağırlığa yönelttiler. Hatta ben okulda sayısal seçtim. <clears throat> Abim gelip onu mesela, eee, eşit ağırlığa çevirdi. <clears throat> Yani, aradan düşün, ııı, ben seçimimi yapmışım, o gitti, iii, aldı, böyle, beni kolumdan tuttu dedi ki, "Sen eşit ağırlığa geçeceksin." dedi. Yani, düşünü düşünebiliyor musun benim hayatımı bile orada aslında seçimlerime Ya, tamam 14 yaşındayım, bu normal, hani, eee, belki ailem daha iyisini bildiklerini düşünmüş olabilirler. O yüzden kızmıyorum ama mesela aklımın, ııı, yani, belli bir yaşa erişip aklımla hareket edebildiğim duruma geldiğimde mesela, eee, bunu değiştirdim. Hani, dedin ya, "Nerede bir dank etti?" ya da "Nasıl başladı?" gibisinden. Mesela ben, eee, 21 yaşındayken Eee, bu arada hukuk da okuyamadım, onu da söyleyeyim, yani. Iıı, çok alaka işletme okudum. Ailem hukuk diye gön başlattı ama olmadı. Eee, 21 yaşına geldiğimde ben mesela bir şeyleri farklı yapabilmek, eee, adına, eee, yurt dışına çıkmaya karar verdim, eee, Erasmus'ta, eee, Çek Cumhuriyeti'ne. Orada mesela ailem, eee, çok, ııı, uygun bulmamıştı, beklentilerine yönelik bir şey değildi. Onlar istiyordu ki, ben a kendimi geliştireyim, eee, işte, belki bir, eee, m m okurken çalışayım, işte, staj yapayım gibi şeyler istiyorlardı, ama ben biraz daha böyle hayatı görmek çünkü daha önce hiç, eee, yurt dışına çıkmamışım, hayatı görmek adına bir gideyim, işte, kendimi ayaklarımın üzerinde durayım, işte, eee, yemeğimi kendim yapayım. Sonuçta belli bir yaşa kadar aileyle yaşadım. Eee, bunda mesela bu benim hayatımı değiştiren nokta oldu, diyebilirim. Bu beklentilere yönelik tercihler konusunda. Yoksa, eee, devam ederdi aynı şekilde. Hıh?
Hı hı. A! Ço bu çok ilginç. Hı hı. <chuckles> Hımm. Evet. <chuckles> Ne okudun? Tamam. Sağlık olsun. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Hımm. Yani şö şöyle, eee, a a anladım, şöyle s eee, his hissettim anlattıklarından, yani, bir noktaya kadar ailenin beklentileri ile hareket etmişsin ve aslında, hani, şey diyorsun, ımm, "Aslında fiziğim, kimyam vs. de iyiydi ama yine bu beklentiler yüzünden, eee, şeyi seçtim, onların istediğini seçtim ama onları suçlamıyorum." Çünkü mesela belki de fizik kimya seçseydin ve mühendis olsaydın o hayatı deneyimlemediğin için yaşamadığın için daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu burada bir yorum yapamıyorsun ama sen mesela ailenin beklentilerine karşı çıkıp belki de o kendini birey olarak bir kanıtlama çabasıyla, aaa, işte, o Erasmus'u sen i ç çok istediğin için yaptın ve bunun sonucunda, hani, onların beklentilerine karşı çıkan bir karar alıp bunun sonucunda olumlu bir şey, olumlu bir şekilde hayatına yansıttığını gördüğün için, aaa, s sanki, böyle, artık, aaa, o beklentileri n kesin bir doğruymuş gibi değil kendi süzgecinden kendi filtrenden, aaa, geçirerek alman gerektiğini düşündüğün gibi anlıyorum. Bu, aaa, bu doğruysa bu senin, böyle, aaa, bundan sonraki aldığın kararlarda, aaa, nasıl etkiledi? Nasıl bir yeni yol, yöntem uyguladın?
Hı hı. Evet. Dediklerine, eee, kesinlikle katılıyorum çünkü aslında ailemin beklentileri benim için kötü niyetli değil. Onlar sadece belki biraz daha, böyle, eski kafalılık diyebiliriz, cahillik diyebiliriz, her şey olabilir ama bunların hiçbiri kötü niyetten olmadığı için bende hiç pişmanlık yok zaten. Hani, şey değil, eee, yaşadığım hayattan mutluyum. Eee, belki, hani, şey derler ya, her işte bir hayır vardır, diye. Mesela, öncesinde, eee, belki farklı tercihlerim olsa belki başıma çok kötü bir şey gelecekti, bilmiyorum ki. O yüzden, eee, bir şeylerden pişman olmak yerine, bir şeyleri değiştirmeye çabalayabilirim ben. Eee, pişmanlığın çünkü, eee, bir faydası yok, anca strese sokar beni. Eee, o yüzden mesela, eee, kendi kararlarımı almaya çalışıyorum, yani, birini suçlama, eee, dı yani, başkalarının beklentisine yönelik kararlar almak yerine kendi kararlarımı alıyorum ki bir sorun olduğunda, bir sıkıntı olduğunda gidip başkalarında suç, eee, aramak yerine, bu çok kötü bir şeydir çünkü, eee, kendini suçlamak daha iyidir. Diğer türlü çünkü, eee, bö psikolojik olarak daha kötü etkel etkilendiğini düşünüyorum insanların. Ama bu demek değildir, sadece, böyle, kendi, eee, fikirlerimi yapıyorum değil, eee, hâlâ ailemin beklentilerine yönelik şeyler, eee, yaptığım oluyor. Nedir bu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok haklısın.
Eee, mesela akrabalardan, böyle, sevmediğim, görüşmediğim insanlar var. Eee, onları mesela arayıp soruyorum mecburiyetten çünkü annem diyor ki "Oğlum, akraban, teyzen, halan, artık neyse, arayacaksın, bayramda, ııı, şeyini, işte, kutlayacaksın." Eee, elini öpmesen bile, görüşmesen bile, çünkü yurt dışındayım, o telefonla, eee, ara derdi. Ama zorunlu kılmaz, hani, ben onu sırf mutlu etmek için yapıyorum çünkü annemin, eee, beklentisi bu yöndeydi. Eee, mesela benim, eee, seyahat etmeyi çok seviyorum ama sırf annemin aklı kalır diye, mesela, gitmediğim yerler var. Mesela Lübnan'a bilet almıştım ben, eee, 2 sene önce, şubat ayında. Annem mesela ya da babam, işte, eee, oralara gitmemden çok haz etmeyeceklerdi, akılları kalacaktı. Onların beklentisi ne? Avrupa'ya gideyim en fazla, Amerika'ya gideyim. Eee, daha güvenli gördükleri onlara göre, ki bence, eee, bir genç olarak
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı.
ben daha, böyle, iyi araştırıp, eee, nerenin daha iyi geleceğini bana düş bulabilirim ama onlar tabii ki öyle düşünmüyor. Haberlerde, orada burada gördüklerine göre, eee, biraz böyle beklentiye girebiliyorlar.
Doğru. Hı hı, yani, aaa, a hayat, böyle, ımm Ya, küçükken ıs ya, sanki, böyle, şu anda da aile beklentilerini karşılamaya çalışıyorsun. E, çünkü hayatta senin için en ön değerli olan insanlar, hani, aaa, ailen ve, aaa, şu andaki evrildiğin noktada, böyle, kendi beklentilerini daha iyi fark edip, kendi ki iii, karakterini, kişiliğini daha iyi anlayıp aynı onların a aynı zamanda ailenin beklentileriyle de, böyle, paralel olabilecek bir çözüm üretiyormuş gibi, sanki, böyle, ortak bir noktada, aaa, buluşuyor ve kararlarını bu şekilde alıyormuş gibi hissettim. Hani, aynı zamanda artık aile beklentilerini daha, böyle, kısa süreli kararlar ve hayatını direkt etkilemeyecek şeyler ama bunun dışında bir de, böyle, büyük kararlar var, işte, şehir değişikliği, iş değişikliği, evlilik kararı gibi. Aaa, bu kararlarda sanırım, aaa, kendi fikirlerin daha önemli, daha, böyle, önceliklendiriyorsun. Bu noktada Bu bu noktada mesela bir, aaa, b kararın, bir beklentinin, hani, aaa, z gerçekten kendi istediğin için mi yoksa aile istediği için mi olduğu ayırdına nasıl fark fark ediyorsun? Böyle bir ş filtren var mı? Yani, "Ben bunu şu anda yapıyorum, sadece ailem benden beklediği için." ya da "Ben bunu şu anda yapıyorum sadece kendim istediğim için." aaa, diyebildiğin, o onu bir ayırma mekanizman var mı?
Kesinlikle. Evet. Eh. Her zaman değil. Eee, bu aslında çok net oluyor. Iıı, güzel örnekler de var, ııı, bununla ilgili. Mesela ben, ııı, 2020 yılında Romanya'ya gittim tam mezun olduğumda. Eee, orada, ııı, 1 sene kaldım. Tam pandemi dönemiydi bilirsin, iii, 2020'nin böyle ortalarına doğru çok, ııı, dünya sarsıldı. E, ben iş bulamıyorum, mezun olmuşum. Ne yapacağım? Eee, eee, dışarıda çok bir çalışmak da vakit geçirmek de istemiyorum ki eve hastalık bulaşmasın. Neyse, eee, orada mesela Romanya'ya gitmeye karar verdim, projeyle. Sonra ben orada iş buldum, 1 sene kaldıktan sonra. Böyle, daha o zaman aşı falan da çıktı, rahatladı biraz daha böyle, ııı, Türkiye.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel.
Sonra annem, eee ve babam beklentisini dile getirdiler. Normalde bö bir şekilde gösterirler ama söze çok dökmezler de annem biraz, böyle, söze döker oldu. Ben mesela Romanya'da eşyalarımı bırakıp, eee, vize için, iii, Türkiye'ye geri dönmüştüm, bir işlemler için. Bak, düşün tüm eşyalarım Romanya'da. Annem bana orada dedi ki, babamla annem, oğlum dedi, yurt dışında 1 sene kaldın
Hıı. Evet. Hı hı.
eee, biraz da gel bak burada, işte, lojistik sektöründe iş bulmuştum ben, "Bak burada da lojistik var, işte, eee, iş bulursun." gibisinden. Kendi beklentilerini söylediler. İşte, "Rahatsın, evinde yemeğin hazır, kıyafetin yıkanıyor, oralarda yıpranma tek başına." gibisinden.
Hı hı. Doğru.
Sonra, ııı, ben biraz z normalde dedim ya, hayatımı değiştirecek bir karar, kendim, eee, kararımı vermek isterim ama burada biraz annemin duygusal konuşması beni etkiledi. Duygusal bir baskı olabilir üstümde, <giggles> bilmiyorum. Eee ve ben, ııı, Romanya'ya biletimi yaktım, eşyalarımı da bir daha gidip almadım, ııı ve Türkiye'de aynı hafta cuma günü bir yerden kabul geldi, pazartesi işe başladım. Eee, ve bir hafta içinde hayatımı değiştirecek kararları aslında biraz
Hı hı. <chuckles> A! A! Çok ilginç.
eee, seçimleri, eee, ailem içi ailemle birlikte vermiş olduk diyelim. Bundan da pişman değilim. Çünkü sonrası, işte, eee, farklı yerlere evrildi. Ama ben burada çok dayanamadım ve, eee, hem ailemi mutlu edebilecek hem, yani, mutlu dediğim çok üzmeyecek hem benim, iii, tercihim olan bir kararı verdim, Bulgaristan'a taşındım. Hem Türkiye'ye yakın, ayda 1, ııı, ailemi ziyarete gidebiliyorum istediğim zaman. Allah korusun acil bir şey olduğunda, eee, atlayıp arabaya gidebiliyorum. E, burada mutlu bir hayatım var. Iıı, kendi seçimlerimden mutluyum. Eee, aileme kalsa Türkiye'de devam etmem daha iyi olurdu ama Türkiye'de biraz böyle işlerden dolayı mutsuz olduğumu görünce çünkü ben hep yurt dışına alıştım. Eee, orada biraz beklentileri artık onların da azaldı benim seçimlerime karşı. O yüzden böyle bir, eee, ortak nokta buldum diyebilirim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, eee, s gene kararlarını alırken aslında çok i ilginç yaptığın, hani, ilk başta ailenin beklentilerine uygun hareket edip, aaa, bir kendi, aaa, hayatına etkisini görmeyi denemişsin. Hani, bakmışsın, o yürümüyor, bir şekilde olmuyor. Bu sefer, hani, aaa, kendi beklentin, aaa, ya, kendi koyduğun kararı uygulayıp, aaa, orada aksiyon almışsın ve bu da çalışmış görünüyor senin hayatında. Yani, aaa, sanıyorum bir böyle şeyin, emm, bir ailenin çocuğundan bekleyeceği şekilde davranmışsın. Aaa, hem onları böyle mutlu etmişsin, aaa, hem de, hani, bu kararın, aaa, sonuçlarından dolayı onları suçlamamışsın diye anlıyorum. Ve, aaa, tekrar farklı bir aksiyon alıp bunu değiştirmeye gitmişsin ki, aaa, peki bu i e Türkiye'de kalırken, aaa, o t kararı verdiğin ana bö biraz g götürmek istiyorum seni. Orada evet, ya, ben bunu gerçekten gönülden ben de istiyorum. Aaa, hani, evet aş annem benim iyiliğimi istediği için kendi görüşleri için belki de onun yanında, aaa, kalmamı istediği için bu teklifi yapıyor ama benim için de bu doğru karar olacak deyip, aaa, kendin de bunu kabullenip mi bu kararı almıştın? Yoksa yok ya ben bunu sadece, aaa, annem babam için yapıyorum onlar benden bu şekilde istediği için yapıyorum. Aaa, ve bu aldığım kararla da, eee, karardan dolayı da işte, aaa, sonuçlarına da kendim katlanacağım diye bir farkındalıkla mı bunu yapmıştın yoksa yaparken, hani, ailenin seni bu konuda etkilediğini düşünmüyor muydun?
Evet. Evet. Kesinlikle. Şöyle, ailem kesinlikle beni biraz etkiledi. Ama son kararı veren veren bendim. O yüzden böyle, işte, eee, ailem yüzünden kaldım falan diye böyle onlara, eee, şey yapmıyorum. Eee, çünkü, ııı, şey, düşünüyordum, yani. Tamam, ailem yüzünden, ımm, ya, kaldım ya da kendim için kaldım fark etmez, bu hayatı ben yaşıyorum. O yüzden son karar bende. Eee, şu an mesela az önce sana dedim ya "Pişman değilim." diye. O an pişman hissediyordum ama. O an mesela şey diyordum: "Ben neden buraya geldim, çalıştım?" falan çünkü çok, böyle, iş yeri, işte, Romanya'da küçük bir yerde yaşadıktan sonra, eee, Türkiye'ye dönüp böyle o kalabalığın içine girmek beni çok yıprattı ve şey dedim; eee, sonra Bulgaristan'a taşındığımda, mesela, bazen şey oluyordu bana: "Ya, ben Türkiye'ye geri mi dönsem?" falan. Sonra o günlerimi hatırlıyorum, şey diyorum, eee, ne kadar pişman olmuştum. Aynı şeyleri bir daha yaşamak hiç istemediğim için mesela kendimi bu şekilde, Bulgaristan'da kaldım süre boyunca mesela, eee, kendimi motive ettim ve artık, ııı, o Türkiye'de en son tamam, hani, ailemin beklentisine yönelik bir seçim ver karar verdim ama seçim yaptım ama, eee, bundan sonra kendi, eee, geleceğime yönelik kararlar vereceğim. O yüzden mesela nerede mutluysam, nerede, eee, bir imkân, mutluluk hissediyorsam oraya doğru yönlenmeye karar verdim. Başladım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Evet. E, çok güzel. Bunları zaten deneyerek buluyor insan, hata yapmadan öğrenemiyor. Sen de bu şekilde bulmuşsun ve şu an bunu iyi şekilde yönetiyorsun. Çok teşekkür ediyorum, aaa, sohbet için. Kendine çok iyi bak.
Evet. Evet. Ben de teşekkür ederim.